هو أنا لو قُلتها لك دلوقتي هاحرق لك المسلسل، ولكن يعني إيه <laughs> ممكن إيه، هاقول لك حاجة يعني يعني همهِّدها لك يعني مش لو هاقول لك هاحرَق لك المسلسل من بدري، بدري كده، ولكن ال الفكرة كلّها إن إن إن إن الأب، خلّينا نركّز مع الأب، لإن الأب ده كان أكتر شخصية عليها العين أو أكتر شخصية عليها ال ال ال ال الت الfocus أو البتاع، لإن هو الأب نفْسه كان عِصامي، أب بدأ من الصِّفر، آآ خلِّف بنات، كان عَنده خَمس أربع بنات وولد وحيد آآ، كان دايمًا ي ي ماشي بمبدأ إد أكسَر للبنت ضِلع يكس يطلع لها 4 والّا 10 أيًا كان، فكان بيعمل كده، البنات ما لاقوش الحنيّة، هو كان أب فاهم أنت الأبهات اللي هُم الشغل ما ما عم يقول لك مثلًا قَعَد 60 سَنة، على فكرة القِصّة ده حقيقية عشان تبقى فاهم.
قل لي، ماشي. تمام. <laughs> ماشي. إمم. إمم. فاهم قصدك. إمم. آه فاهم، آه. حقيقية، يعني، آه، من آه، من قلْب ال من قلْب الواقع يعني ده ده حاجة حلوة أوي.
مش آه، آه، آه. من قلْب المطبخ نفْسه بتاعنا المصري، فاهمني حقيقية.
أنت عايز تقول إن أنت بتفضّل ال المسلسلات اللي هي تبقى يعني يعني اللي خلّاك ترتبط بمسلسل إن هو حاسه إن هو حقيقي و وواقعي جدًا وخارج من البيت، فأنت ده اللي ربطك أكتر بالمسلسل، أنت بتفضل الواقعية مش الحاجات بقى الover اللي ما لهاش دعوة بالحقيقة والواقع، اللي بيجيب لك المجتمع المصري مثلًا عايش في compound بقى و وحياتهم الرفاهية مش الأغلبية يعني ديّة لأ بتحب الحاجة اللي بتمِس المجتمع أكتر اللي بتكون واقعية.
إمم. إمم. طب هو أنا بيعجبني نوعين من المسلسلات والأفلام ما باتفرجش على التالت لهم بصراحة، ال ال رقم 1 المسلسل الواقعي، لازم أول ما أبُص كده ألاقي القِصّة واقعية أو الرواية واقعية، يعني أو فيلم، تاني نوع الكوميدي ما أتفرّجش على ح ما أتفرّجش على أي حاجة تالتة، يا كوميدي يا واقعي ما تقولّيش بقى أتفرّج على ك action محمد شعبان ده والّا محمد، لأ، ما أتفرّجش على الناس دي، ما ما باعرَفش أتفرّج عليه، أتفرّج على حاجة كده إيه يا تضحّكني يا تخلّيني كده أ أ أفتكِر البطل وأفتكِر ال يعني أنا ما باحبش الرعب عارف أنت ال سفاح الجيزة، سفّاح الجيزة اتفرّجت عليه مع إني باكرَه الرُّعب، ولكن مسلسل واقعي حصَل فعلًا، الراجل ده حصَل وعمل الكلام ده، فاهمني، فأنا ما أحبش النوعيات دي فم فعبد الغفور البرعي في "لن اعيش في جلباب أبي" نور الشريف كان نور شريف طول عمرُه رهيب وهو كان أصلًا د أدواره. اللي بيختارها في السينما بصفة عامة. آآ أدوار بتكون مختلِف، الوحيد اللي كان بي بيمسِك أدوار في كل الأفلام والمسلسلات مختلفة تمامًا وقصة مدروسة وبقى تخيّل نور الشريف وعبلة كامل يا نهار أبيض! المسلسل اتقلَب اتقلَب بقى حاجة تانية.
آه. طب قل. إمم. إمم، فاهم. فاهم، آه. <giggles> آه و فاهم، آه. آه، آه. آه. حصل فعلًا، آه، فعلًا عندك حق. إمم. آه. فاهم. إمم. إمم. إمم.